Ну, это иногда зависит, э, очень часто я, например, м, не вижу то, чтобы мне прям понравилось. Или там всё-таки я понимаю, что, там, допустим, если это какое-то порционно приготовленное блюдо там в подносике в таком, который можно поставить прям в этом подносике в, духовку на 20 минут. А, я понимаю, что у меня дома, возможно, есть очень похожие ингредиенты, которые те же 20 минут займут в духовке, чтобы приготовиться, и это не будет там в 2 раза дороже, чисто потому что его тебе уже сложили в этот, э, контейнер, судочек, который можно запихнуть в духовку.
Мгм. Мгм, да. Мгм. А доставкой, кстати, не пользуешься из ресторанов? Например, вообще лень готовить, не хочешь, времени нет, и тратить время не хочешь, и доставочку, например?
Мгм. Очень редко, очень редко я этим пользуюсь, а, ну, в основном потому, что я понимаю, что если вдруг действительно чего-то захочется, то, ну, в основном у меня дома что-то есть такое, из чего можно чё-нибудь быстренько сообразить. Если прям, ну, у всех же бывает, что вот прям, ну, бывает там раз в полгода захотелось прям какого-то определенного такого жирного бургера, а на улице там холодно, ты не хочешь выходить. Раз в полгода может быть. Ну, просто я знаю, что есть люди, которые доставкой из магазина там как минимум раз в неделю пользуются, то есть не из магазина, а вот из ресторана, как ты говоришь.
Мгм. Да. Да, вот я про это и говорю. Так сейчас это с очень популярно. Некоторые же даже и готовить не хотят. По доставке всё в основном.
Ну вот, не знаю, как-то меня это вот совсем питаться только какими-то ресторанными блюдами, но ты же не будешь 5 раз в неделю заказывать, э, блюда из ресторана, там, где твой знакомый, личный шеф-повар. Ты точно знаешь, какие там ингредиенты, сколько раз, э, масло прожаривалось до того, как тебе приготовили.
А ты думаешь, там плохие, что ли, ингредиенты?
Ну, не знаю. Ну, просто я же люблю так, как я люблю. Та
Не доверяешь доставкам, да? А ты вообще любишь готовить? Бывает, вот, например, дни, что ты, в ну, не хочешь готовить, не хочется, что ты тогда будешь делать? Вот какое-то блюдо, что мне готовить не хочется, но я вот приготовлю что-то очень быстро и очень вкусно.
Мгм. Ну, вот тогда у меня всегда есть блюдо, которое будет и свежее, и вкусное, и 20 минут в духовке на 1 противне, на фольге, и потом даже противень мыть не надо, ты просто выбрасываешь фольгу и всё, и на этом всё закончилось. <chuckles>
Ну вот да, хороший, кстати, совет. И п
Вот, да.

И вот Да.
А бывает такое, что, например, ты приготовила на несколько дней, а понимаешь, что, ну, не хочешь? Не выкидываете еду на в семье, не бывает такого? Или забываете, там, что это?
Нет, нет. Это какое-то как как кощунство просто выкинуть еду готовую. <laughs>
Ну, а вдруг не хочется, надоело, например. Или, э, пришли друзья и сказали: "Пойдемте в ресторан". А еда, там, уже 3 дня, и например, лежит. Такого не бывает?
Мгм. Ну, можно в таком случае что-то заморозить из этой еды. Если прям уже ты знаешь, что подходят сроки. И вот прям или сегодня нужно съесть, пока оно в холодильнике лежит, или, грубо говоря, никогда или заморозить, то, конечно, заморозить можно, да.
Мгм. Мгм. А ты вообще обычно составляешь меню на неделю или каждый день, вот, по настроению?
Ну просто очень же жалко усилий. Нет, меню у меня на самом деле никогда нет. Э, то есть, если, например, это случай, когда я, там, в магазине и просто хочу что-то закупить, чтобы посреди недели еще 3 раза дополнительно не ездить в магазин. А то я просто смотрю, что есть, и стараюсь
Мгм. Ты обычно на неделю, да, сразу закупаешься?
Ну, я стараюсь, да. Потому что я очень не люблю вот эту вот беготню в магазин каждый день за кусочком хлебушка. Вот, э, ну, я как-то не знаю.
Мгм. А вдруг сильно что-то захотелось и не пойдешь? Скажешь, до следующей недели подожду. Или все равно пойдешь? Вот захотелось шоколадки, например.
Нет, ну, если прям очень сильно что-то захотелось, то возможно. Но скорее всего я это учту еще до того. Я знаю, что я люблю шоколадку, я ее куплю себе заранее. Скорее всего вот так будет.
Мгм. Ну, а вдруг всё, нету, кончилось. Некоторые люди вообще ходят, там, раз в месяц.
Скорее всего мне не захочется идти.

Какие лавх лайфхаки для быстрой готовки у тебя есть?
Ой, ну наверное, основные лайфхаки, это иметь какие-то определенные продукты дома, которые сами по себе быстро готовятся даже там из, э, исходного состояния скажем так из сырого.
А какие именно приведи пример, например, что какие продукты?
Ну, например, а, если мы говорим о каких-то гарнирах, то это какой-то вид пасты, например, должен быть, а, э, какой-нибудь очень тонкий спагетти, которые кипятить буквально 3-4 минуты нужно, какой-нибудь, а, если там для разнообразия, какой-нибудь орзо можно тоже не дольше готовится. А
Мгм. А ты любишь, да, что-нибудь взять такое, чтобы быстро, э, готовится? Некоторые говорят, что наоборот, вот эти вот продукты не очень полезные, нужно всё брать, что вот медленно готовится.
Да, конечно, мгм. Мгм. Ну не знаю в м, ну я не знаю. Мне кажется больш я, м, прям такую мысль не слышала, но мне кажется, разница между тем, что быстро и долго готовится это, ну, чем дольше ты готовишь, тем меньше оригинальных ингредиентов в этом продукте находится, чем дольше была термическая обработка, во многих случаях, поэтому не знаю тут кому что нравится. Э
Не слышала о таком? Мгм. Ну если вот что-то нужно очень быстро на скорую руку при э, приготовить и гости, например, что-нибудь такое. Есть у тебя какой-то рецепт особенный, классный и быстрый?
Мгм. Ну тут зависит, знаешь, от гостей, ну в э, смотри в основном у меня всегда есть какой-нибудь, э, небольшой запас, э, картошки. <chuckles>
Мгм.
И я очень люблю, чтобы у меня, допустим, где-то там в морозилке лежала порционная замороженная рыба какая-нибудь.